โอ้โฮ เราว่ามัน มันเป็นไอเดียที่ดีเลยเนาะ กดไปก่อน แล้วก็ค่อยไปดูตามลำดับว่า เราต้องการเท่าไหน? เนาะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยต้อง บอกเลยค่ะ ว่า มันมีความพ่ายแพ้หลาย ๆ ครั้ง คือมัน ไม่ ไม่เคยที่จะชนะได้เลยอะค่ะ แต่ว่าคำแนะนำที่คุณให้มาเนี่ย เรามองว่า อ๋อ ก็ค่อนข้าง ค่อนข้างเป็นประโยชน์เลย อาจจะต้องค่อย ๆ ปรับใช้เลยแหละค่ะ คิดว่าอาจจะยาก
ใช่ครับ <chuckles> อ๋อ อื้อฮือ ครับ
มาก ๆ เลยแหละ ไม่ได้ยากหน่อยเนาะ ก็ ก็ยากอยู่ โอ้ เนี้ยค่ะ ถะ ยังไง ทางเนี้ยก็จะพยายามนะคะ
<chuckles>

โอ้โฮ ถ้าใจเย็นก็เป็นผู้ชนะ แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ เราคงใจเย็นไม่พอเนาะ เราก็จะแพ้ให้คำพูด trigger คำพูดกดดันเหล่าเนี้ย ทั้ง ๆ ที่คุณก็บอกเลยใช่ไหมคะ ว่ามันเป็นเทคนิคทางการตลาดของเขานั่นเอง เราก็ เออ เพิ่ง เพิ่งรู้เลยนะคะเนี่ยว่า มันเป็นเทคนิคทางการตลาด แต่บางครั้งน่ะค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย เนี่ยมักจะเจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่ง ก็คือมันจะมีสินค้าอะค่ะอยู่ในตะกร้า แล้วพอเรา กลับเข้าไปเช็กเนี่ยมันจะเขียนว่าเหลือ 1 ชิ้นสุดท้าย
ใช่เลยครับ อืม ครับ
อย่างเงี้ย แล้วเรา ก็จะไปกด
<laughs> อืม ครับผม
ซื้อมัน นะ คะ แล้วเราจะ แก้นิสัยนี้ยังไงดีล่ะ?